Lo.
Halo selamat sore Kak. <chuckles>
Iya sore juga apa kabar nih Kak, sore ini?
Baik Kak, hari ini agak nyantai jadi, eee, kayak udah mau, apa ya, eee, jam-jamnya aktivitas mereda ya <chuckles> kalau jam segini sih Kak, heeh.
Eee. Bener bener iya iya, sama nih Kak, ini juga aku nih lagi, eee, rebah-rebahan gitu ya nah sambil, eee, melamun-melamun gitu aku kayak wah daripada melamun nih mending aku ngobrol-ngobrol gitu kan nah jadi aku semangat juga nih buat ngobrol sama Kakak. <chuckles>
Heeh heeh. Oh iya. Mhm, ya ya ya mau membahas apa kita hari ini Kak?
Apa ya, eee, biasanya nih ya aku nih sore-sore gitu kan lihat anak-anak pulang sekolah lihat ponakan aku pulang sekolah wah aku jadi inget tuh Kak, masa-masa sekolah nah jadi kalau kita saling cerita nih pengalaman kita waktu sekolah mungkin waktu ujian atau belajar nah gimana Kak?
Mhm. Nah boleh boleh Kak, menarik itu <chuckles> untuk dibicarakan. <chuckles>
Mmm, oke, iya. <chuckles> Ya kan. Nah mungkin nih aku mau tanya dulu nih Kak, kan, eee, sekarang nih ponakan aku masih ujian gitu di sekolahnya kan ya nah, tapi aku perhatikan gitu merekanya apa ya, kayak kurang usaha gitu Kak, kurang berdedikasi gitu loh buat punya nilai yang bagus untuk ujian kan nah, kayak banyaknya santai-santai aja gitu Kak, nah kalau Kakak sendiri nih punya cara nggak sih dulu waktu sekolah biar bisa ujian itu nilainya bagus ada tips dan triknya enggak sih Kakak sebelum ujian gimana tuh?
Mhm mhm. Ah, heeh heeh. Ah. Nah, kalau aku sebelum ujian itu balik lagi tergantung apa ujiannya ya? Kadang-kadang ada tuh yang kayak hitung-hitungan, kayak matematika dulu ya. Nah kalau matematika itu itu aku cenderung, eee, tidak belajar karena dulu itu ya paling gampang mungkin SMA ya, eee, tiap hari kan kita dikasih tuh soal latihan tuh banyak banget Kak. Jadi kayak kita tuh, eee, kebetulan aku juga jurusannya IPA. Jadi waktu itu ngerjain se eee, PR itu aja udah kayak latihan ya, apalagi dulu heeh, waktu IPA itu kalau nggak salah kayak eee, 6 hari sekolah 4 harinya itu pasti ada matematika. <chuckles> Jadi emang menguras ini ya, pikiran banget, udah gitu dia kan kalau ngasih PR itu enak aja si bapaknya. Eee, "Ini ya," eee, Kakak pernah pakai buku Erlangga nggak sih waktu SMA? Nah itu kan soalnya mungkin cuman ya 6 lah ya, tapi kan 6-nya itu ada anaknya ya Kak. <chuckles>
Iya. Oke. Iya. Oke. Ah, iya, mhm. Oh, udah banyak ya. <chuckles> Oh gitu. Ya ampun. <chuckles> Ah kayak gimana tuh? Oh iya pernah, buku Erlangga. <chuckles> Iya. Heeh, panjang, banyak juga tuh soalnya ya.
Mhm. Heeh, iya itu bisa sampai K, bisa sampai apa lah gitu ya. Nah itu kalau guru matematika aku dia gini, "Nomor 1 yang" contoh ya, "yang deret kirinya aja, nomor 2, eee, nom eee, pilihan A, B, C, terus udah gitu G, H, F," gitu. Terus, "Nomor 3" <chuckles> jadi dia nyebutnya gitu. Eee, tapi kan itu sebenarnya effort ya Kak. Jadi kayak 1 kali pertemuan itu tapi kebayang Kak besokannya kan ketemu lagi tuh ya matematika, itu semua PR udah harus selesai gitu. Heeh heeh, jadi ya kalau matematika sih modal latihan aja. Tapi kalau yang hafalan, eee, aku biasanya baca-baca dulu gitu. Cuman heeh, cuman mau dibilang kebut semalam, nggak semalam-malam amat gitu ya, eee, agak 2 hari lah, gitu ya mulai dibacanya, gitu. Gitu Kak kalau aku.
<chuckles> Iya. Heeh. Oh gitu, iya. Bener bener, iya. E Nggak ada habisnya ya setiap hari ya, oke, berarti waktu itu heeh? Nah itu dia, bener sih. Ah baca-baca, oke. Iya-iya. Heeh, i iya sih. Eee, oke ya. Kalau misalnya aku nih ya Kak ya waktu sekolah dulu gitu kan ya waktu ujian nih, karena kebetulan kan aku nih SMA-nya IPS Kak, gitu kan, bukan IPA, nah berarti kan otomatis banyak hafalan gitu ya Kak ya, yang harus dibaca. Nah, aku tuh sukanya bikin rangkuman sendiri Kak. Jadi aku siapin tuh 1 kertas besar, kertas folio ya, heeh, kertas folio yang besar. Nah, aku bikin tuh rangkuman semuanya misalnya geografi gitu kan. Nah, yang akan diujikan besok nih matanya eee, topiknya ini gitu kan. Nah aku rangkum ulang lagi, aku baca dulu, aku rangkum ulang lagi, tulis lagi di di kertas itu kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya aku keliling rumah atau ke mana-mana, aku tinggal bawa kertas yang tadi aja Kak, jadi aku enggak bawa satu bukunya buat dibaca-baca. Nah, itu aja tuh ya dipegang-pegang sambil keluar nanti kan di mobil kan itu kan, ya udah tuh aku, eee, baca-baca gitu kan, nanti sambil duduk baca-baca lagi. Nah, itu lumayan efektif sih di aku dan jadi nempel gitu Kak di kepala kalau misalnya soal hafalan nih. Nah, jadi aku mungkin
Mmm. Mmm mhm. Iya. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mhm. Ah, iya iya iya. Iya iya iya. Mhm, karena jadi dibawa ke mana-mana gitu ya Kak. Kapan sempat dilihat gitu ya? Oh iya iya.
Ah, iya bener! Nah itu dia, kayak kita ini kali ya, kayak kita dengar lagu kan ya, lama-lama kan jadi hafal gitu, karena sering dengar kan ya, pas lagi di mobil, di rumah. Nah, jadi aku terapkan ke hafalannya seperti itu, mmm. Tapi nih, kalau Kakak sendiri nih kalau tadi kan itu kan yang hitung-hitungan ya, matematika dengan latihan kan. Tapi kalau pas mata pelajaran yang hafalan, gimana tuh cara Kakak biar ininya, biar mempersiapkan ujiannya?
Betul betul. Mmm, mhm. Iya. Hmm, aku sama sih kayak dikau Kak. Jadi aku biasanya ditulis lagi, ditulis lagi sedikit gitu, bagian-bagian mana yang perlu diingat. Eee, terus itu yang aku bawa keliling juga. Jadi bentuknya lembaran yang udah rangkuman lagi. Gitu. Heeh.
Iya. Ah, heeh ya. Iya kan? Hmm, dengan cara itu lebih efektif. Karena kalau misalnya kita bawa buku, kayak beban banget ya, kayak wah sebanyak ini nih yang harus dibaca, dihafal, ya kan? <chuckles>
Iya. Betul. Betul. Betul, terus sama aku ngakalinnya gini, eee, kan dulu juga booming ya ada kayak buku-buku soal latihan yang kayak gitu-gitu. Nah aku biasa heeh, o coba kocret-kocret dari situ Kak. Jadi aku latihan dari situ, eee, udah bener belum? Kalau belum jawabannya apa nih yang salah, aku kayak gitu biasanya Kak. Jadi, eee, untuk ngetes apa bener kita udah ngeh belum gitu ya soal itu, gitu Kak.
Iya. Nah. Iya, kumpulan soal misalnya. Nah, heeh, kayak gitu. Mhm, iya iya iya juga tuh Kak, benar, dan kadang-kadang ya, dari, eee, soal-soal latihan yang kita baca, kita latihan di rumah, itu pasti ada beberapa yang masuk pas di ujiannya kan Kak ya. Jadi kita tuh rajin tuh ngerjain soal-soalnya kan. Wah, pasti di antara 50 soal yang aku baca nih, minimal nih 10-nya ada nih masuk ya seh. Ya kan Kak? Heeh.
Mhm. Hmm. Betul betul. Heeh. Iya, betul betul. Betul betul. Nah, satu lagi yang aku suka tuh biasanya, eee, last minute last minute, eee, yang terakhir-terakhir nih kalau pas mau masuk ruang ujian. Nah biasanya kan, eee, datangnya kan lebih pagi ya kalau mau ujian itu. Jadi kan kita suka saling ini, tanya jawab. Nah, itu juga ngebantu kadang-kadang ya. Heeh. Jadi, eee, kalau ini begini ya itu, sambil mendengarkan apa yang diomongin sama orang. Nah, itu juga aku heeh, kadang-kadang itu lebih nempel Kak. Gitu.
Iya. Eh, heeh. Heeh, ya. Ah, ya, harus. Ah, sama teman ya. Sama temen, ya. Oh iya, iya juga sih ya, kayak apa ya, teman kita tuh lagi tanya jawab gitu kan. Nah kita ikutan nguping, kita ikutan nyimak ya Kak ya. Nah, jadi seolah-olah kayak kita lagi dengerin teman kita cerita atau gosip kan cepet nempel gitu ya Kak ya, dia ngerekam tuh di kepala. <chuckles>
Mhm mhm. Hmm. Iya. Betul. <chuckles> Betul betul. Eee, apa sih itu namanya, eee, gaya belajarnya kalau gitu yang auditori ya. Jadi yang memang dia dari denger baru dia hafal gitu. Dengernya ulang. Cuman waktu itu kan, eee, waktu saya sekolah itu kayaknya belum zaman ada rekaman deh. Handphone pun belum ada ya waktu itu. Dan kalaupun ada kayak, eee, terbatas gitu loh kemampuan me-record-nya ya kayak cuman mungkin sekitar 30, 1 menit paling, tiga pul
Iya iya, bener bener banget sih. Eh, dari mendengar. Heeh. Bener tuh Kak. Iya. <chuckles> Heeh. Iya, sebentar-sebentar ya Kak ya. Iya sama sih ini. <chuckles> Iya tuh Kak, nah
Pendek-pendek gitu. Jadi waktu dulu ternyata berjuang banget ya kita mau ujian tuh.
Iya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya anak jaman sekarang harus lebih bersyukur ya Kak ya. Mereka belajarnya jauh lebih mudah, apa-apa tinggal cari di YouTube atau di internet. Kalau kita kan, wah harus buka buku ini, bongkar-bongkar tuh semua buku di rumah kan ya, kalau mau ujian itu kayak rempong banget. <chuckles>
Heeh. Iya. Heeh. I Heeh. Terus, belum heeh, kalau belum belum lagi kalau ini kan Kak. Kalau misalnya itu, kita di kelas main-main, wah udah nggak merhatiin gurunya. Aduh ini kayaknya guru itu pernah ngomong sekilas apa ya, dan diulang laginya itu susah gitu. Nggak ada apa sih, yang untuk bisa bantu kita ingat lagi gitu loh. Itu tuh.
Iya. <chuckles> Iya, bener bener. Nah, iya, bener juga tuh. Nah, tapi nih kalau ngomong-ngomongin soal teknik belajar nih, Kakak biasanya lebih suka belajarnya itu mandiri, sendiri gitu di lingkungan yang tenang, atau rame-rame nih belajar kelompok gitu kan ke rumah teman gitu. Yang mana tuh biasanya Kakak yang efektif?
Sebenernya kalau nyam lebih enak itu kelompoknya kecil ya, Kak, dan bukan orang yang berisik, gitu. Jadi, maksudnya bener-bener kayak diskusi ya diskusi, nggak apa-apa, gitu. Cuman, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar akhirnya jadinya ngobrol beneran, ngegosip, yang gitu, kan? Nah, eh heeh, jadi, harus pilih temennya juga yang benar-benar memang niat mau belajar ya, Kak. Heeh.
Ah, iya. Mhm, iya iya. Ah, oke. Heeh, iya iya iya. Serius gitu ya, memang mau belajar. Iya iya, bener tuh, Kak, harus.
Kalau Kakak gimana?
Mhm, ya, sama sih, ya. Kalau aku mungkin lebih ke tergantung, eee, mata pelajaran yang mau diujikan gitu, Kak, ya. Kalau misalnya nih yang kayak matematika gitu, ternyata hitung-hitungan nih, aku memang butuh bantuan teman-teman gitu, ya, untuk belajar gitu, kan, nah, aku suka tuh kelompok kan, jadi kan nanya-nanya sama mereka, mereka bisa bantuin aku. Nah, tapi kalau ujian yang hafal-hafalan, eee, itu aku lebih milih sendiri sih, Kak, kayak di kamar gitu ya, eee, ditutup pintunya, memang hening suasananya, gitu, kan. Terus aku bikin rangkumannya, kayak gitu sih aku biasanya kalau ujian yang hafalan. Nah, tapi kalau hitung-hitungan boleh itu sama teman-teman diskusi kan, berkelompok.
Mhm. Mhm, hmm. Mhm. Oh, iya iya iya. Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Iya iya iya. Jadi, ada tergantung pelajarannya juga, ya? Sama kayak aku berarti. Ada ada heeh, gimana cara kita bisa pokoknya bisa menguasai si materi aja, ya. Yang penting nilainya bisa bagus, gitu.
Mhm. Iya, heeh, tergantung pelajarannya. Iya, betul. Iya, itu dia. Ya, tapi penting juga, ya, Kak, ya, pilih-pilih temannya siapa. Karena aku pernah nih ya, eee, semuanya gitu kan, ini mau ikut ini mau ikut. Ya, udah, akhirnya kita tuh lumayan rame, ya, berlima gitu kan. Nah, tapi ada nih 1 orang, yang dia itu memang karakternya kayak humoris gitu, ya, Kak, ya, ngelucu terus gitu, ya. Padahal kan ini timing-nya enggak pas, ya, momennya kita mau belajar ya, tapi dia tuh malah ketawa-ketawa, ngajakin ngobrol, bercanda terus, ya, kan akhirnya enggak fokus gitu kan. Dan, setelah itu sih aku enggak pernah ikut lagi sih kalau dia ngajakin belajar kelompok. <chuckles>
Heeh, heeh. Eh. Heeh. Akhirnya nggak jadi. <chuckles> Heeh. Betul betul, itu, rak Sama sih, aku juga ada temen-temen yang kayak gitu. Makanya kenapa, eee, setelah berdasarkan pengalaman, ya, baiknya sih memang kelompok bener-bener kecil, dan emang niatnya sama, ya.
Iya, heeh, betul banget tuh, Kak. Aduh.
Mhm. Mhm mhm. Lucu banget sih, itu. Tapi, ya itulah tantangan juga ya, waktu belajar. Nah, Kak, pernah nggak sih waktu sekolah itu punya pengalaman, antara nyontek, atau misalnya, eee, mau ulangan tapi malas banget belajarnya. Gimana tuh caranya ngatasinnya?
Iya. Ah. Ah. Oke nya. Oke, ya. Mungkin ini pengalaman ini, ya, Kak, ya, pengalaman aku waktu dibilang nyontek, gimana ya, enggak nyontek juga sih, tapi mungkin lebih ke curang, gitu, Kak. Ya, nyontek kan curang juga kan, ya. Tapi, ini lebih kecurang karena waktu itu mata pelajaran seni kan ya, jadi menggambar, Kak. Dan aku tuh enggak bisa banget, dan enggak suka ya menggambar-menggambar. Jadi, waktu sehari sebelum kelasnya dimulai aku dari rumah udah persiapan tuh, gitu kan, buku gambar, dan aku siapin tuh 1 majalah gitu kan, yang ada gambarnya, gitu kan, yang bakal aku ciplak, gitu ya, waktu belajar kan, waktu gambar. Mhm. <chuckles> Jadi aku tuh enggak menggambar dari imajinasi langsung, ya, aku memang bawa bahannya, dan kadang-kadang tuh, ya, kalau misalnya kertas gambarnya enggak terlalu tebal, ya, nah, aku selipin tuh Kak di bawahnya. Nanti kan dia agak-agak timbul, ya, agak-agak nah, iya, agak-agak kelihatan gitu kan. Ya, udah tuh, aku ikutin aja garisnya gitu kan, aku benar-benar tiru. Nah, mungkin aku sukanya itu sih Kak, curang kalau ada pelajaran menggambar di sekolah. <chuckles>
Mhm mhm. Iya iya. Heeh. <chuckles> Mhm. Mhm. Oh! <chuckles> Iya iya iya. Heeh. Oh, iya. Langsung kelihatan. Heeh. Heeh heeh. Iya iya iya. Oh. Kalau aku sih
Heeh. Kalau Kakak sendiri gimana? Ada pengalaman juga kah, atau pengalaman malas belajar?
Nyonteknya juga enggak pernah, Kak. Kalau malesnya ada, <laughs> gitu.
Ah, oke, ya, gimana tuh, mmm?
Malesnya itu ya, eee, kayaknya dinanti-nanti gitu, ya. Apalagi pelajaran yang aku tahu nih. "Aduh, ini susah banget sih." Di itu pengen dikerjain paling terakhir, gitu loh, Kak, untuk belajarnya gitu, ya. Nah, eee, yang satu lagi matematika. Memang tidak terlalu bagus nilainya, cuman eee, karena si guru ini in bisa membuat anak-anaknya itu, akhirnya berusaha, gitu loh. Supaya, eee, apa ya. Ya, karena tadi kan modelnya paksaan ya, latihan soal banyak banget, itu kan sebenarnya, membuat kita tuh, eee, belajar sebenarnya kan, gitu. Jadi, eee, ada yang bisa memotivasi, ya itu gitu, kan. "Ah nanti kalau nilainya jelek, bapak ini pasti bakal begini begini begini." Ya itu tuh, <chuckles> motivasinya tapi negatif ya, <chuckles> karena apa ya, maksudnya karena takut, gitu loh. Takut si bapak ini akan begini dan begitu.
Ah, ditunda-tunda. Aha. Iya iya iya. Iya. Oke, ya. Heeh, iya iya iya. Benar. Hah, heeh. <chuckles> Iya, sih. Iya, bener bener, ya ampun. Jadi memang ya Kak, kita waktu jaman sekolah itu, bervariasi ya strategi kita, gitu kan. Nah, ada strateginya yang begini belajarnya, ada yang kayak gini, ada yang tergantung dengan gurunya atau karena takut sama gurunya, gitu ya, kayak bermacam-macam banget. <chuckles>
Iya iya, heeh. Iya iya iya.
Hmm.
Iya iya iya. Nah, terus berarti sisa ini ya, Kak. Kalau misalnya itu eee, mungkin hasilnya a pastinya kalau misalnya karena ancaman kan kayak, mmm, kurang ini ya, enggak optimal ya hasilnya hasilnya heeh, jadi kayak seadanya. Nah, itu juga, aku juga ngerasain sih. Ketika aku mengerjakannya dengan terpaksa, gitu. "Aduh, ini enggak selesai-selesai." Banyak ngeluh gitu ya, waktu ngerjain. Itu tuh kayak, "Aduh nilainya kok segini juga ya?" Gitu. Tapi, eee, pernah sih, oh heeh, cuman waktu akhirnya waktu eee, masih jaman aku tuh ada ujian nasional ya, kalau enggak salah. Nah, itu, eee, akhirnya Kak, maksudnya setelah dipaksa oleh guru itu ya, matematika, ternyata NEM aku yang paling besar justru matematika Kak, dibanding semua yang lain. Jadi maksudnya, mmm <chuckles> enggak salah. <chuckles>
Iya. Udah memuaskan gitu, biasanya. Iya. Iya. Heeh, iya, ya ya. Iya, bener sih Kak, sama juga, tuh. Iya. Heeh, iya iya iya. Iya. Ya ampun. Wah heeh, berarti gurunya enggak salah ya, sebenernya ya, cuman kitanya aja mungkin males, ya. <chuckles>
Iya. Jadi aku ngelihatnya, mmm, di balik semua penderitaan ini ternyata hasilnya manis. <laughs>
<chuckles> Iya iya, ya ampun, ya namanya kita masih usia sekolah ya, Kak, ya, kadang-kadang kita tuh berpikirannya pendek gitu ya, enggak berpikiran panjang gitu, kan. Kayak mengikuti mood kita gitu, kan, apalagi kan usia remaja, gitu. Aku juga gitu tuh, Kak. Kadang-kadang ada masanya aku tuh dulu kayak yang, wah enggak suka banget deh sama pelajaran ini, misalnya gitu kan, biologi. Jadi, aku tuh udah memasang target, ya udah deh, target minimal lulus aja, misalnya standar lulus di sekolah aku 7 gitu kan, eee, biologinya. Udah aku target aku memang di 7 itu aja, Kak, aku enggak pernah berusaha maksimal lagi, ah, pengen 100 nih betul semua, enggak, gitu. Karena lagi kambuh gitu kan ya, malas-malasnya kan. Sudahlah seadanya aja yang mending, lulus standar eee, ini kan, standar nilai 7, udahlah gitu, kan. <chuckles>
Iya iya, betul. Hmm. Hmm, hmm. Iya iya. Ya udah. Heeh. Iya iya iya, heeh heeh. Jadi kayak usahanya juga akhirnya pas-pasan gitu ya, Kak. Kayak heeh. Itulah. <chuckles>
Nah, iya itu dia. Bener, Kak. Aduh, memang ya cara kita mempersiapkan ujian ini berbeda-beda ya, Kak, ya. Ada yang belajar sendiri, ada yang kelompok, tapi intinya, yang penting belajar nih, jangan malas-malasan.
Betul. Betul, betul sih, yang penting harus ada progres majunya, kan. Mau ingetnya cuman, ya setelah di-review mungkin juga cuman naiknya sepersekian, tapi daripada tidak ada kemajuan ya, Kak. <chuckles> Bener enggak, sih?
Iya. Iya betul, setuju banget. Wah, makasih loh, Kak, udah sharing-sharing nih, seru banget.
Iya, sama-sama. Selamat sore ya, Kak!
Sore.